Si tu n'avais à choisir qu'1 album que tu emmènerais sur une île déserte, ça serait lequel?
Ça sera un album du groupe, heu, Marillion. Heu, je le le titre m'échappe un peu, mais je crois que c'est The Jester's Tears, c'est les larmes du du joker, du bouffon du roi, hem et je pense, ça serait celui-là, oui.
Ouais. D'accord, c'est, heu, quel style musical? Est-ce que, heu, heu, est-ce que tu emmènerais celui-ci parce que tu as un attachement particulier? Est-ce que tu l'avais écouté, heu, heu, dans ta jeunesse peut-être? Ou, c'est quelque chose qui t'a touché un petit peu plus tard? Que pourquoi tu prendrais celui-ci?
C'est, hem, en fait, ce qui c'est l'al l'album ou le groupe en tout cas, mais mais aussi l'album enfin, c'était pas un album, c'était une cassette, attention. C'est une cassette où il fallait faire la bobine avec le coup du crayon. Donc, heu, c'est c'est précis, heu, dans un walkman heu, mais pas avec les CD, heu, où t voilà non, c'était à cassettes, hem, c'était <chuckles> c'était merveilleux. Hem et en fait
Ouais. D'accord. <laughs> D'accord. Mouais. <chuckles> Est-ce que tu peux expliquer pour quelqu'un qui aurait pas forcément connu, heu, ça, heu, heu, voilà, qui est donc c'était avant les CD, c'était ça? C'était des petites, heu, heu, cassettes et tu dis avec le coup du crayon, qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique?
Bah, en fait, ces cassettes-là, elles avaient 2 trous, ah parce que c'était des bobines qui étaient enroulées et heu, on pouvait pas comme aujourd'hui revenir en arrière, revenir que de 10 secondes, repasser, revenir, il fallait heu, beh, c'était une bande magnétique qui tournait, heu, dans un seul sens. Hem, et pour la rembobiner, heu, il fallait on on mettait su on mettait, hem, la cassette un des un un c un crayon à papier, heu, dans un des trous qui a une forme octogonale. En fait, on la faisait tourner, heu, d'un coup, heu, d au milieu du stylo et du coup le stylo faisait accrocher la la la il y avait une roue dentée en fait et ça la rembobinait, heu, très, très vite parce que sinon il fallait le mettre dans le dans l'appareil, laisser le doigt appuyé, ça rembobinait doucement alors c'était une technique qui pouvait détruire un peu les bandes parce trop trop vite et la bande elle pouvait sauter de la cassette alors il y avait c'était du bricolage, hein. Il fallait arriver à la remettre la bande magnétique, hem et heu, voilà, c'est comme ça qu'on rembobinait très très vite, heu, des cassettes.
Ouais. D'accord. Ouais. OK. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. D'accord, OK, incroyable. Ouais et puis, j'imagine que certains jeunes n'ont n'ont pas enfin si si certains jeunes tombent là-dessus aujourd'hui, ça pourrait, heu, paraître, heu, une une antiquité donc, tu avais ce, mmh,, <clicks tongue> heu, Marillion c'est ça? Heu, tu avais, heu, une cassette de de ce groupe-là?
C'est vrai. C'est vrai. Marilion ouais, mmh mh. Ouais, c'est ça, en fait, hem, ce qui pourquoi ce pourquoi c ce ce ce groupe-là ce ce CD-là parta particulièrement? Hem, c'est là où en fait, j'ai j'ai compris la puissance, heu, astronomique et colossale de la guitare électrique. Hem, de à quel point ça pouvait transporter des choses et je crois que je suis tombé amoureux de ce de la guitare, là à ce moment-là et d'ailleurs, je suis tombé littéralement amoureux du guitariste puisque, heu, c'est vraiment mon guitariste préféré, heu, de tous les temps. Il s'appelle Steve Rothery. Heu, son son touché de la guitare et en plus, il joue sur une guitare qui est une guitare, heu, heu, pour l'époque, heu et qu'il a gardée, heu, soi-disant bas de gamme, hein. C'était le la marque, la sous-marque de de Fender. Heu, Squier. Heu, c'était une Squier japonaise, heu, 87 je crois, quelque chose comme ça, heu, si c'est pas d'avant. Heu, où il a ce qu'il a vraiment dé démocratisée et il a juste modifié un tout petit peu et et le voir faire quelque chose de de de rang international, heu, sur une guitare qui peut-être lui a coûté, heu, 200 200 $ ou un truc comme ça. Je trouve ça fantastique.
Ouais. OK. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, oui, c'est c'est le parfait exemple que, heu, c'est plus le guitariste que la guitare ou ou, heu, plus le tennisman que la raquette, heu, qui qui compte. Hem et du coup, est-ce que voilà, tu dis que tu avais, heu, une sorte d'admiration pour, heu, pour ce guitariste-là, est-ce que, heu, tu as peut-être essayé de voir alors le groupe ou le guitariste, heu, en concert? Est-ce que tu as déjà eu cette chance là? Ou sinon, heu, heu, voilà, j'imagine que tu t'es répété des dizaines et des dizaines de fois le l'album, heu, heu, tu tu l'as écouté de nombreuses fois?
Alors, oui je l'écoute, hem, très très régulièrement, hem, je les ai pas vus en concert, malheureusement. Alors, bien sûr, j'ai vu des leurs des lives, des concerts des tout ça. J'écoute même, heu, des compilations où il y a que les solos, heu, du guitariste. Hem, le chanteur, je trouve qu'il a une voix qui est qui qui est fantastique. Ils arrivent à faire passer une émotion, qui est dingue. Heu, c'est encore la musique un peu à l'ancienne, heu et et oui, c'était mieux avant, hem, oui oui oui, heu et il y avait c cette magie de ces années-là, qu'on qu'on retrouve plus aujourd'hui. Je pense que, hem, chaque, heu, ère de musique a est un peu comme une bulle, en fait, hem, il y a une magie du moment.
Ouais. D'accord. Mouais. <laughs> Mouais. Parce que tu tu dis que c'était tu dis que c'était mieux avant, heu, hem, alors, je peux comprendre que sur des musiques à texte, notamment, voilà, c'est pas les mêmes thèmes, forcément, qui sont, heu, qui sont abordés. Sur des, heu, sur des solos de guitare électrique par exemple. Est-ce que tu sens une vraie différence entre ce qui pouvait se faire, heu, heu, voilà dans les années, heu, peut-être 70-80-90, que, heu, que ce qui peut se faire aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de parole sur les, heu, sur ces musiques-là. Tu sens une vraie différence?
Oui et à plusieurs niveaux. 1 le matériel, heu, le matériel, les amplis à lampes, les choses comme ça, si c'est si recherché, c'est pas pour rien. C'est parce que, c'était imparfait, par rapport à la technologie, qui, aujourd'hui, rend le son presque trop parfait, heu et heu, pour ce style de musique, en tout cas là, hem, et les guitares étaient il y a de la qualité de construction des guitares variait beaucoup, heu, mais c'est pas pour rien que ces guitares-là, des années 70, heu, 60-50, heu, sur tous les telecaster années 50, hem, valent des sommes astronomiques, qui chiffrent parfois en millions, hem, c'est pas pour rien que c'est à cette, heu un guitariste préférera toujours u une guitare qui de ces années-là, même si elle est un petit peu en mauvais état, heu, parce que ça ça raconte une histoire et et la sonorité est très spéciale. Donc ça, c'est la partie technique, puis il y a la partie enfin, matérielle et il y a la partie technique. Si on prend des groupes, aujourd'hui, comme Polyphia, heu, qui ont vraiment démocratisé un jeu de guitare tellement, tellement, tellement technique. C'est magnifique, c'est génial, mais pourquoi ils marquent pas autant qu'à cette époque-là? Parce que, hem, il y a p c'est techniquement, c'est de la folie. Mais il y a pas la mélodie, il y a pas le sentiment, il y a pas, heu, cette chaleur, il y a pas, heu, heu, l l'émotion n'est pas là et c'est en fait, un artiste, c'est de l'émotion pure, en fait.
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord et heu, ouais, donc tu retrouves moins cette, heu, cette émotion-là, heu, aujourd'hui. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a, heu, heu, voilà, la perception de cette émotion ou de du un petit peu du du c'était mieux avant, tu l'as tu l'as très bien expliqué. Mais est-ce que tu penses, aussi, qu'il avait une sorte de nouveauté, à l'époque, qui, aujourd'hui, voilà, il y a peut-être un petit peu moins de surprises à à découvrir d'autres groupes? Qui sont très, très bons techniquement, ce c'est pas forcément la question, mais, voilà, cet aspect de nouveauté, quelque chose de voilà, qui n'avait jamais été fait avant. Est-ce que tu penses que ça, ça a participé aussi, pour des groupes comme, heu, hem, co comme celui que tu tu b dont tu parlais tout à l'heure?
Oui, forcément quand quand un un genre, heu, prend de la place et il a un âge d'or et après il décline, oui oui bien sûr. Maintenant, heu, contre cet argument-là et et le le: «c'est mieux avant» en fait j'ai j'ai été un peu provocateur mais, hem, on on l'explique pas correctement je pense, on on le voit d'une façon un peu, heu: «oui, ben c'est mieux, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui c'est c'est moins bien.» oui, mais parce qu'on compare pas la même façon. Si je compare l l toute la musique toute l'industrie de la musique des années 60, à toute l'industrie de la musique d'aujourd'hui, mais ça a rien à voir, c'est incomparable. Quel est le le mieux? C'est c'est pas possible. Je pense c'est une histoire de bulle. Par exemple, si on enlève la nostalgie, heu, moi j'ai pas de nostalgie, heu, de des concerts de Beethoven, j j'y étais pas.
N ouais. Mouais. D'accord. Ouais. Tout à fait. <clears throat>
Heu, où est le Beethoven de 2025? Le Jean-Sébastien Bach, Toccata et fugue en ré mineur, c'est où, en 2025? Pourtant pourtant, on a, heu, des écoles exprès, qui ont étudié tout ce que ces gens-là ont fait, donc on a tout l'historique avant ça existait pas, eux l'ont créé, nous on a tout l'historique. On a des instruments encore plus perfectionnés que ce soit, heu, tous les instruments à vent tout ça, on a des salles qui ont été construites exprès avec des acoustiques, heu, millimétrées à la perfection, heu, on a, heu et b alors qu'on a beaucoup plus de choses, qu'on peut étudier leur technique, il y a des gens qui passent leur vie à étudier à enseigner leur technique. Pourquoi on n'a pas, ces nouveaux où est le Sébastien Bach de de d'aujourd'hui? Parce que, je pense que c'est une question de temps, de temporalité c'est une bulle, parce que la société, l'époque, heu, la façon dont était construit le matériel ainsi de suite fait que, il y a un moment, ben l'époque change et il est plus possible de répliquer, je prendrai pour exemple le groupe, par exemple Trust, rock français, heu, moi j si on écoute leur album aujourd'hui, leur album avant, heu, pourquoi ils arrivent pas à refaire les tubes comme avant? Pourquoi ils arrivent pas à voir ce son, ces ces textes engagés? Parce qu'en fait ils c'est fini, heu, l'air est fini. Ils s ils sont avec une technologie qui est peut-être trop parfaite, trop lissée, heu, ils ont changé eux aussi, et en fait, ben voilà, c'est fini. C'est pour ça que c'était mieux ce genre avant, parce qu'il est fini puis après il y a un autre genre et ainsi de suite.
<laughs> Mouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. D'accord. <clears throat> Ouais. D'accord. Ouais d'accord. Ouais d'accord. OK, tu tu l'expliques, heu, très, très bien en tout cas. Et, est-ce que tu penses justement que, avant le fait d'avoir un petit peu moins de technologie, du matériel un petit peu moins, heu, moins parfait, des salles un petit peu moins parfaites ben, tu le disais tout à l'heure, ça donnait un un certain charme, un certain grain, une certaine, heu heu, voilà, un un petit quelque chose en plus, heu, à la musique? Mais, est-ce que tu penses qu'il y avait du génie? Heu, voilà, ce ce ce voilà, il y a il il y avait plus de place au génie fut un temps, que, heu, qu'aujourd'hui et finalement aujourd'hui, on, heu, voilà, c'est, plus l'aspect commercial qui primera sur, heu sur du génie, heu, quelqu'un peut être absolument génial, mais ne pas vendre et du de ce fait ne sera pas forcément, heu heu, connu. Est-ce que tu penses qu'il y a cette petite part de génie qui était un peu plus, heu, qui pouvait un peu plus s'exprimer peut-être avant?
Oui, oui, complètement, heu, complètement, aujourd'hui c'est vrai que toutes les époques d'avant avaient pas, hem, l le point commun qu'il y a entre elles, heu, c'est qu'il y avait pas, hem, comment dire? Heu, la digitalisation, heu, la musique à outrance, à tout va, gratuite. Il fallait se déplacer. Pour aller voir Miles Davis, il fallait un moment, aussi, des fois se déplacer. Alors, il y avait des des des il y a eu des 33 tours, des choses qui ont été faites, mais, hem, je pense qu'aussi les gens, aujourd'hui, ont une vie qui est plus lisse. Alors, je dis pas, il y a des il y a des il y a toujours des des des des dos d'âne sur la route, heu, mais un Miles Davis, heu, dans le contexte où il était, dans l'époque où il était, heu, parce qu'il était noir, parce qu'il faisait du jazz, parce qu'il y a il y a peut-être une souffrance qui est, heu, immense et c'est peut-être à travers ça, heu, le le génie d'un Beethoven ou d'un Mozart ou autre et c'est peut-être parce qu'ils avaient des vies tellement, à l'époque, qui étaient moins baignées dans le confort, donc, il y avait vraiment ils vivaient beaucoup plus fort l'instant, donc ils arrivaient, peut-être, à mettre plus d'émotion, hem, aujourd'hui, si on prend, par exemple, un Drake ou un et les les rappeurs qui ont suivi derrière et les les 50 Cent, est-ce que c'est pas mine de rien, si on mettait toutes leurs chansons bout à bout, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Est-ce que où où est la vraie différence? Où est l'évolution? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on comme on vit tous dans le confort, heu plus ou moins, hein, bien sûr, on il y a une espèce ouais, la société s'est lissée peut-être.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, com complètement et bah, tu parlais de de de souffrance noma no notamment de de de Miles Davis et et de certains, voilà, de moins de confort, en tout cas, à cette époque-là et même, heu, voilà des contextes, heu, autrement plus graves qu'un simple un simple, heu, un simple confort, heu, heu, c'est d'ailleurs un petit peu l'histoire, heu, du blues. Est-ce que tu pen et tu le disais tout à l'heure, en fait, la musique est une histoire, heu, d'émotion. Est-ce que tu penses que, voilà, une certaine souffrance qu'il pouvait y avoir à une époque où, heu, bah, pour reprendre, par exemple, heu, le le blues, heu, voilà, c'est c'est chanter l'esclavage un petit peu, heu et est est-ce que tu penses que cette souffrance, heu, est importante dans le dans l'émotion, dans la musique? Et et il est il est m i c'est il y a un besoin de cer d'une certaine souffrance exprimée pour créer, heu, pour créer une réelle émotion, à travers la musique?
Oui, de souffrance ou de joie, hein, bien entendu, heu, mais oui, quand quand le le surtout, heu, à l'époque de l'esclavage, quand le le média d'expression, c'est la musique, et que la situation est ce qu'elle est et que la seule voix d'expression, parce qu'ils chantaient aussi dans les plantations, heu, c'est c'est la musique, forcément, heu, il y a il y a quelque chose qui se passe, qui est hors du temps, qui est indescriptible, heu, qui sera b jamais reproduisable sans ces conditions-là, heu, o oui bien sûr, bien sûr et et aussi, on perd la mémoire de l'histoire. Heu, aujourd'hui, mais il y a toujours des personnes, heu, qui sont, heu, de de couleur de peau, heu, heu, différentes et leurs leurs ancêtres ont vécu quelque chose, mais c'est tellement loin qu'on pourrait se dire, ben, ils peuvent quand même le refaire. C'est non, c'est qu'à un moment, c'est l'é l'époque est trop loin, on oublie petit à petit et c'est peut-être le drame, d'une autre époque qui fera. Est-ce que, heu, est-ce que Piaf a pas, heu, à l'époque, parce qu'il y avait un drame, heu, colossal, est-ce qu'elle est pas est-ce qu'elle a pas, un moment ou certains chanteurs ont pas, heu, hem, redonné du baume au cœur et ce qui fait, parce qu'il y avait un drame inimaginable qui s'est passé, heu, et ben, il y a eu ce regain-là, heu, peut-être, il y a eu ces ces ces artistes qui sortent. C'est c'est possible. Après, heu, c'est dur de percer aujourd'hui dans la musique, mais, heu, quelqu'un qui a il y a il y a il y a un phénomène qui qui rattrape ça, dans la musique moderne, qui est, je trouvais, assez intéressant, hem, souvent il y a il y a une chanson qui sort, un peu banale ou autre, et tout d'un coup, il y a quelqu'un, un particulier, quelqu'un chez soi, dans sa chambre, qui va la chanter, mais vraiment en mettant de l'émotion parce que cette cette cette chanson les a les a vraiment touchés et quand ils vont le mettre sur une plateforme, cette version-là, va exploser, complètement. Alors que l'autre, bon, ouais, c'est c'était bien, mais parce qu'il le la personne a été poussée médiatiquement et rien de plus.
Ouais, c'est vrai. Mmh mh. Tout à fait. Ouais. Mouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mouais. D'accord. Ouais, d'accord, donc finalement, presque, des des reprises en fait, heu, heu, des des des reprises pourraient donner un un second souffle, même donner une autre dimension à une, heu, à une 1ère chanson. Est-ce que je sais pas si tu aurais peut-être un un un exemple, mais effectivement, aujourd'hui, avec tous les, heu, heu, tous les shows télévisuels, notamment, où quasiment toutes les stars de demain passent pour, heu, pour se faire connaître, heu, je pense à The Voice, à Star Academy, qui est qui est revenue notamment, et toutes les voilà, tous les chanteurs, en tout cas de variétés, je sais pas si on pourrait appeler ça des stars, mais en tout cas, les chanteurs de variétés de demain passent, heu, passent un petit peu par-là, et c'est beaucoup de de reprises. Est-ce que, toi, tu as peut-être un petit exemple, voilà, d'une reprise qui a pris une autre dimension, heu, heu, bah, justement après après cette reprise, justement?
Alors, je me souviens plus, oui, j'en ai un, heu, c'est très juste, en en plus, heu, j'en ai un. Alors je me rappelle plus du titre de la chanson, mais, heu, la la la personne qui l'a repris c'était une une jeune demoiselle, qui est assise, heu, au au pied de son lit, heu, et qui chante la chanson
Ouais. Ouais.
elle y met tellement de l'émotion. Par rapport à -à l'artiste qui la version qui qu'il a sorti. Qu'en fait, on sent la douleur, on sent, heu, enfin le le le texte, qui à la base est beau, mais enfin, il est porté vraiment par l'émotion et je pense que c'est ça qui fait la différence, et ça rejoint ce que je disais sur les guitaristes modernes. Ça rejoint, heu, ce que je disais, heu, sur, heu, sur sur ce ce point-là, et donc du coup
Ouais. Ouais d'accord. D'accord.
ça a transformé la chanson. Cette version-là est reprise partout, dans tout plein de formats courts, dans tous les sens, et ça continue encore. C'est pas pour rien, donc en fait, c'est vraiment ça. C'est quand il y a un vécu fort, c'est là où on va créer des choses éternelles. Où est le Michael Jackson de 2025? Pfff. Il n'existe pas, heu, peut-être parce qu'il était dans une situation particulière, avec un vécu particulier, avec une un talent aussi particulier. C'est c'est très complexe.
Ouais. D'accord. Ouais. <chuckles> Est-ce que le Michael Jackson de 2025 est Maître Gims? <chuckles> Est-ce que tu peux répondre à cette question? <chuckles>
La réponse est un non définitif.
<laughs> Et ben, je je ça me va comme, heu, comme conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé, voilà, surtout, heu, tous ces goûts musicaux et toute, heu, ta vision, heu, des choses par rapport à ça. C'était vraiment passionnant, je te remercie.
Mais merci à toi pour toutes tes questions.